हाँ, हाँ, सही कहा कहीं न कहीं आपने क्योंकि अ, आपको कहीं न कहीं हर जगह खुशी मिल जाएगी बस ढूँढने भर की देरी होती है। वो आप तलाश कर सकते हो भले वो कितना भी अ, बुरा समय हो उसमें भी आप खुशी ढूँढ लोगे। कैसे भी करके। हुँ।
जी। हाँ। जी। हाँ, वो तो है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ढूँढी जा सकती है और सभी को मतलब अपनी खुशी का ख़्याल रखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। अ, मुझे आपसे इस बारे में बात करके है ना काफ़ी अच्छा म लगा और आपने काफ़ी मुझे जानकारियाँ दी और खुश रहने के तरीक़े भी बताए अपने, और इससे मैं भी सोचूँगी कि मैं भी कुछ करूँ इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। धन्यवाद। उ, जी।